Oi. Então, eu queria desabafar um pouquinho com você, né, eh, escutar a sua opinião sobre uma situação que às vezes a gente vive, hã, e que incomoda demais, sabe?
Oi. Claro. Vamos lá, me conta.
Olha só, eh, eu j já moro nos Estados Unidos há 2 anos, né, a gente veio para cá, eh, porque meu filho quer seguir, hã, um caminho militar, então Legal, né?
Ah, entendi, interessante, é. Aham, bem legal.
E e ele ele já faz High School aqui, o 1º ano, e e ele tá em uma escola que tem um um braço, né, militar, até pr A gente veio para ele entender se era isso mesmo que ele queria, porque é um passo muito muito grande, assim, né? Não é para todo mundo, enfim. Às vezes põe Pode falar.
C c certo. Sim. Sim. É é uma Eh eh É uma uma função bem nobre, né? Mas tem aí uma dificuldade, assim, que que realmente tem que ser, hum eh, amadurecida, né, se se é isso mesmo.
É. É, um perfil de pessoas específico, né? Mas, enfim, e, hã, a gente tem uma rede de amigos aqui muito pequenininha, nós não ainda não formamos, hã
Sim. Sim. Claro.
Assim, a gente ainda não encontrou, né, amigos que a gente tenha, a afinidades. Alguns conhecidos, mas enfim. Os nossos amigos são os amigos do Brasil, né, ah eh ah, o os nossos amigos também são nossos parentes, né, primos, a gente vem de uma família muito, hã, unida.
Certo. Claro, eu entendo. Aí, que bom! Aham.
É. Hã, nós temos muitos primos da mesma idade, então, eh, diria que boa parte dos nossos familiares são nossos melhores amigos, né.
Ai, que legal! Que bom.
É, bem interessante. E o que que acontece? Né, por exemplo, hã, eh, alguns estão sempre aqui com a gente, vem pra cá a gente ainda não pode voltar pro Brasil, porque a gente tá em processo de de Green Card, né. Então, o que que acontece? Alguns vêm pra cá frequentemente, hã
Sim, sim. Tá bom. Aham.
na medida do possível, enfim. Mas a gente faz muitas reuniões virtuais, né, a gente tem esse hábito, por exemplo, no Brasil a gente sempre saía, assim, uma vez por mês pra a gente a gente ir num barzinho, todo mundo.
Ah, legal, pra manter assim, né. Todo mundo integrado aí, se encontrando ela hã.
Exato. E ai e a gente repete esses hábitos, hã, virtualmente, né, a gente, ah, cada um da sua casa pega uma tacinha de vinho, u uma Coca-Cola, o que gostar de beber, e a gente fica batendo papo, né.
Nossa que legal isso! E vocês têm conseguido manter mesmo depois de 2 anos?
Muito. Muito a gente sempre manteve. Só que é é é esse o ponto da conversa que eu queria, eh, explicar pra você e saber sua opinião. hã
Aí, que bom. Tá. Claro. Sim.
desde que a gente chegou aqui, né, hã, quase 2 anos, hã, e esses e esses encontros são frequentes, né. Não uma vez por mês como a gente tinha no Brasil, mas uma vez a cada 2, 3 meses a gente se reúne. Fora fora Natal, fora Páscoa, fora aniversário, que isso é é de lei, né. Mas o que que acontece? Algumas pessoas, né, ou o grupo de amigos, ou o grupo de primos que são amigos também
Tá. Certo. Aham. Aham.
sempre tem uma pessoa ou outra que lança uma crítica da atitude que a gente tomou, hã, que não se conforma com o caminho que a gente tá seguindo.
Tá. Entendi.
E isso deixa a gente muito chateado, sabe?
Claro. E e lança esse tipo de comentário, assim, na na frente de todo mundo, assim, aquela reunião com várias pessoas conectadas e lança na frente de todo mundo? E
É, exato, é a pi é a opinião dele, ah, eh eh, e eh, o e é isso, entendeu? Então, assim, a gente fica muito chateado porque
Tá.
é a decisão que a gente tomou com base no futuro do meu filho, no co no que ele quer, enfim. E
Claro. Sim, nas suas prioridades de família, né? <chuckles>
Exato. E eu sinto que muitas vezes elas não são respeitadas, sabe? Eles, eh, existem pessoas, hã, né, ou amigos ou ou os nossos primos que hã, têm uma opinião divergente, já tinham antes, né. Mas acho que conforme o tempo vai passando e eles vão vendo que a gente não volta atrás, que não tem caminho, né, não tem no turning back, como se diz em inglês.
Sim. Tá, né. Sim. Aham. Sim.
Hã, fica aquela história, né: "Nossa, eu não me conformo, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo?". Ás vezes, chegam notícias no Brasil, né, que são completamente, hã, erradas, né, ah, principalmente o que a gente viveu, eh, com a entrada do Trump, né, do de deles mandarem os ilegais embora, isso é uma isso é uma realidade, mas não a nossa realidade, né, a gente não tá aqui
Venha. Sim. Sim, claro. Vocês estão numa situação diferente, é. Sim.
Diferente. Então assim, ai o ase a o que que o que que eu converso com meu marido, né, a gente já fala ou não fala?
É
Só que ele tem medo que isso escale pra uma coisa desagradável, sabe? Então, a gente não sabe muito bem como agir.
Entendi. É a verdade é que 2 coisas, <chuckles> eh, conversas, assim, seu marido, eh, esse receio que seu marido tem, ele é real, porque a conversa pode tanto desban des desbancar pra um lado como para o outro realmente, dependendo do nível de maturidade né, do outro. Eh, e é lógico, qua qual é a conversa, eh, de se, eh, que que possa se o qualquer confrontamento, qualquer conversa que pode se se se se tornar desconfortável, abala a gente e deixa a gente, eh, desconfortável. Por outro lado, assim, eh, enquanto você não endereça um comportamento, ele não muda, é um fato. É um fato. Então, assim, enquanto vocês, eh, deixarem passar, ou desconversar, ou fingir que não ouviu, ou nã, nã, nã, a pessoa não vai se tocar e ela vai continuar fazendo. E aí, é óbvio que o fórum pra tratar de um assunto desses, não é ali no grupo que tá todo mundo confraternizando, nã, nã, nã, nã, nã. É chamar de lado, né, tipo: "Ó vamos conversar, só a gente aqui, vamos tentar, eh eh, achar um uma maneira, né, de não criar esse desconforto. Porque eu acho que sim, eh, vocês têm que ser respeitados na decisão de vocês, eh, assim, você, eh, eh, o que eu vou falar é óbvio, mas vocês têm o direito, né, de decidir o que é melhor pra vocês, para família de vocês, para o filho. Eh, e as pessoas, assim, às vezes, elas assim muitas vezes, a maioria das vezes, elas não fazem por mal, eh, elas têm o sentimento, eh, por vocês, a re a preocupação ela é real, eh, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar de vocês, é óbvio vai analisar esses fatores que elas encaram como risco, e como ninguém gosta de tá fora da zona de conforto, <chuckles> quando vocês saem do mundinho delas, vocês mexeram com a zona de conforto deles, entendeu? E a pessoa quer voltar pra aquilo, quer vocês de volta, quer que tudo volte ao que era antes, eh, mas não cabe, né, a essa pessoa controlar, eh, vocês ou a decisão das outras pessoas que estão em volta delas, né?
Uhum. <clicks tongue> É. É um fato, né? É. É, e você tem razão, assim, eh, isso que você falou, né, se se a gente não coloca os pingos nos is, né, a gente nunca vai, hã, ter o respeito que a gente quer, né. Porque se a gente não fala nada, pra outra pessoa tá tudo certo, então, ela pode continuar falando que eu né, eu eu não me manifesto.
E Sim. Sim. Exato. Sim, e outra coisa É. E outra coisa que é assim, a pessoa fica naquela que que questão porque ela quer, eh, vou usar a palavra manipular vai, <chuckles> ela quer manipular as ideias dos outros, e aí ela fica assim "Ai, hoje eu fala falei A B, e pelo jeito eles não entenderam, então amanhã eu vou falar C D e E". Entendeu? Então, a pessoa ainda escala, enquanto você não endereça, ela ainda escala, porque ela tá achando que ela não foi entendida. E na verdade ela foi, só tá sendo, eh, ignorada pra não criar um climão, né?
Uhum. E me conta uma coisa que, eh, assim, né, vislumbrando esse cenário que eu te contei, porque são pessoas muito especiais pra gente, né, como eu te falei, a gente tem uma família grande, unida e a gente tem bons amigos também. Como que e isso acontece dos 2 lados, tá, eh, tanto dos primos quanto dos amigos, né. Sempre tem algum comentário, assim, porque sempre começa co co sempre começa com alguma história de política que se que que migra pra nossa história, sempre.
Tá. Certo, aham. Claro. Tá, fami Certo. Sim, eu imagino. Sei.
Me conta o que que você acha que eu posso fazer pra pra assim, ser delicada, mas ser firme?
Sim. Eu acho que primeiro essa essa conversa nunca pode rolar por texto, porque texto é péssimo, sempre dá uma conotação errada, sempre cos cri cria confusão. Se você estiver indo para o Brasil, alguma coisa, assim, é o momento de começar a conversar cara a cara. E vai sim ser muito desconfortável pra você e para o seu marido. Mas eu entraria na conversa já dessa forminha que você falou: "Você é muito especial pra mim, eu tenho uma consideração muito grande por você, é um carinho muito grande, mas, né, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa tem me incomodado, tem me deixado desconfortável, eu e o meu marido, a gente tem o di". Explica o óbvio: "A gente tem o direito de decidir pela gente, pela nossa família". Sabe, assim? Agora tem gente que vai levar na boa, vai ter a maturidade de entender e respeitar os seus limites. Tem gente que não, infelizmente, e aí é uma loteria. <chuckles> É uma loteria, é uma loteria.
É. É uma é uma situação bem bem bem complicada, né, porque
Sim.
a gente nunca sabe o estado de espírito do outro e como ele vai como isso vai chegar pra ele, né. Mas a gente também tem que se posicionar, porque toda conversa, ela acaba de uma forma que a gente fica bem magoado, sabe?
Sim. Sim. Claro. Imagino. Eu imagino eu imagino. É porque é é é o é o realmente, assim, se colocando eu espero não soar muito dramático, mas assim, eles não estão respeitando os seus limites, as suas decisões, as a sua liberdade de escolha, sabe assim? Acha que assim, pode criticar e e falar o que quer e na verdade não é isso, né? Eh, cada um tem sabe de si, cada sabe onde aperta o seu sapato, cada que sabe quais são as expectativas internas também, com relação a tudo, sonhos, a vida, ao futuro, e não cabe ao outro decidir o que a gente quer, né? É a a gente que decide. É.
É não cabe, exatamente, cada cada núcleo é um núcleo, né. É que é difícil, às vezes, impor esses limites, assim, de forma menos traumática, vamos dizer assim, né, porque
Sim. É muito, muito Sim, é muito difícil. Eh, eh, não é fácil, eu não tô falando que é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, não é
Não é fácil. É. Mas olha, eu vou eu não posso voltar para o Brasil ainda, né, porque eu tô eu tô em processo, mas eu tenho como ligar, eh, conversar no particular, sabe, e e tentar, eh, dizer como a gente se sente e eu acho que quando eu disser como a gente se sente, hã, vai melhorar.
Tá. Fazer um video call, né? Sim. Claro. Vai melhorar. É, mas era bom olho no olho, sabe? É, vídeo vídeo chamada, olho no olho é difícil, mas acho que é sei lá, seria a melhor forma.
Sim, sim. É. Olha, obrigada por você ter me escutado, obrigada pelas dicas foi foi muito bom, viu? Tô s me sentindo super bem.
Quan Que bom. Que bom. <laughs> Eu espero ter ajudado, espero que você consiga resolver isso da melhor forma e respeitando os seus limites, sabe?
Obrigada, tchau tchau.
Que isso. Tchau, tchau.